Ecco allora, è una domanda abbastanza importante, ehm, soprattutto nel momento in cui sto in cui sto vivendo perché, ehm, proprio qualche settimana fa ho litigato con il mio migliore amico, ehm, era un'amicizia che ci portavamo davanti da <sighs> quasi 11 anni, ehm, e adesso sto provando un pochino a, uhm, risanarlo, esatto. Ehm, ed è ed è abbastanza difficile in realtà, uhm, ricostruire la fiducia, ehm, dopo che comunque, ehm, si è si è un po' persa la magia Esatto.
Eh, sì. Ah. Ah. Mannaggia. Okay. A recuperare. Mh. Okay. Si è rotto qualcosa. Allora, io non voglio neanche entrare troppo nello specifico, però un po' sì, cioè nel senso io vorrei capire anche un po' le dinamiche, no, magari anche per capire, mhmm, quelli che s che sono i tuoi punti di vista in merito a, vi mhmm, proprio a riparare il concetto di fiducia, visto che lo stai vivendo proprio in prima persona, no?
Sì, sì, sì, sì. Okay, allora, ehm, in questo caso, uhm, molto banalmente abbiam litigato, ehm, perché ci eravamo messi in in società. Ehm, dovevamo fare un progetto assieme e poi dal lato suo ho iniziato a vedere un po' un po' di distacco, nel senso che, ehm, lui aveva messo la parte economica come pattuito, aveva fatto all'inizio, sai, le prime cose, poi dopo mi ha mi ha un po' lasciato da solo. Io gli avevo detto, io avevo specificato anzi che in caso io fossi rimasto da solo
Mh. Okay. Mh. Certo. Ecco. Una mano, insomma.
ehm, non avrei io non avrei voluto portare avanti un progetto così, uhm, sulle mie spalle, anche perché se una roba si fa in 2, si sbaglia in 2, si va avanti in 2, si ler esatto.
Mh. Assolutamente, si divide sia il, mhmm, il successo che un po' anche la delusione o la fatica, no, in linea generale.
Esatto, esatto. E quin nulla abbiamo abbiamo discusso per questa cosa, ma proprio pesantemente, ehm, tanto che comunque stavam per metterci anche le mani addosso, fortunatamente c'erano anche delle altre persone che che ci stavano dividendo e quindi, uhm, la cosa è andata un po' così. Ehm, ho pensato molto. Ciò comunque di non avere, uhm, la colpa totale. Per quando succede qualcosa è un 50 e 50, non non è mai cioè non non è mai solo colpa mia, solo colpa tua, è co è colpa un po' di tutti.
Wow. Addirittura? Okay. Mh. Certo. Sempre 50 e 50, vero. Mh. Sì.

Cioè è è la tua opinione, non è l'opinione di tutti, non è la mia opinione. Eh, poi se tante persone iniziano a pensare che io sono cattivo, allora lì posso farmi delle domande, posso posso farmi un'autoanalisi.
Certo, esatto. Esatto. <sighs> Eh. Un un te l sì, un mea culpa, no, un po', però in linea generale quando una persona si comporta così e tu ci tenevi così tanto, vale anche un po' poco, no, quello an ti può fare rabbia in quel momento, però lasci perdere. Ascolta, anche velocemente, visto che hai, mhmm, veramente dei bei punti di vista, no, in merito alla fiducia, insomma, a come risanare eventualmente, volevo chiederti come vedi un po' anche il tipo di rispetto o di fiducia che c'è nei rapporti umani oggi, no, con un po' i social, all'epoca digitale?
Esatto. Sì. Allora io ad oggi vedo che tutti i rapporti sono estremamente fragili. Ehm, sono veramente pochi quelli duraturi, ehm, e che vanno avanti. scrollando Instagram ogni tanto mi esce sempre una frase che viene de postata da un sacco di pagine e che secondo uno studio se un'amicizia dura più per di 5 anni è per tutta la vita. Eh, il problema è proprio farla arrivare a più di 1 anno <chuckles> di di sopravvivenza. Esatto.
Eh, sì. È sincera. Mh-mh. Ah. Tu che dici? Oppure anche il tipo di amicizia, no, p può essere un'amicizia solo di apparenza o so più profonda, no, è quello è.
Quindi quindi secondo me desso i rapporti, le relazioni sono talmente son come un grissino che magari in un punto subisce più forza prima di spettars prima di spezzarsi e nell'altro invece basta basta l letteralmente un mignolo e si si frantuma.
Fragili, vero. Sì. È proprio vero, certo, però c'è sempre, secondo te, oggi quella parte un po' più debole che ha bisogno e l'altra un po' più forte che fa quindi leva, no? Un po' l'incudine e in martello?

Sì, no, ma è una cosa che è stata anche un po' infantile, no, bloccare la persona, piuttosto si usano altre tecniche.
O comunque un emergenza, ehm Esatto, ehm, quindi io questa roba qui trattengo, piuttosto ti ti n non calcolo i tuoi messaggi, e ed ed equivale ad averti bloccato praticamente. Comunque, ehm, mi chiamava di notte, <chuckles> mi chiamava di mattina, e mi scriveva di pomeriggio, robe del genere, a un certo punto, appunto, sono arrivato ad una fase di di io di sf di di sfinimento, ehm, e quindi, io gli ho risposto, gli ho detto: "Vabbè ti do una mano", io gli ho dato una mano per ritrovare un posto, e poi io gli ho detto: "Guarda, ehm, continuiamo a fare come prima, che tu per me non esisti". E lui questa cosa in un primo momento non l'ha accettata, ehm, mi ha detto: "Ma come, mi aiuti poi scompari, allora vedi che sei", ehm, aveva utilizzato anche termini abbastanza brutti. Io però li traduco in maniera più bella: "Allora vedi che non sei una brava persona", io faccio: "Verità, sono una brava persona"
Esatto. Certo, bravo. Wow, okay. <giggles> Era in crisi. Sfinimento totale, vero. Che bravo, sì. Mh. Ma come? <chuckles> Beh. Guarda che brutto, no? Girata un po' la frittata, no? <chuckles>
Sì, sì, gli faccio: "Guarda che io sono proprio una brava persona perché ti ho aiutato"
Sì, eh, sì.
eh, quindi, ehm, l "non regge il tuo racconto". Esatto.
È proprio è proprio brutto, no, eh, sì, no, è è brutto anche per una persona, che vive anche i sentimenti, o comunque i rapporti come li vivi tu, in maniera anche molto seria, no, molto importante, fondamenta, no, parli di cose, di muri, di limiti; sono tutte cose estremamente importanti, per una società che oggi va un po' sul superficiale, no, e poi alla fine spesso, come spesso accade, no, il comportarsi bene, lealmente, tu sei rimasto comunque una brava persona, nonostante, veramente, si sia comportato malissimo, no, questa persona; e alla fine sei sei risultata una cattiva persona. Però a te importa alla fine di un giudizio del genere, quando sai, insomma, che hai fatto tutto quello che potevi, no, per recuperare sia l'amicizia, poi sia per restare una brava persona.
Esatto. Mh-mh.